Comment ça change mon regard? Mmh
Ouais.
Ça ch bah, en, heu, change mon re mon regard grâce à la prise du recul, heu, du coup. C'est c'est ça qui fait que ça ça me met dans d'autres conditions, heu, pour affronter les les choses un peu pénibles, on va dire.
Ouais. Mmh mh. Ouais, je vois et finalement, qui tu remercies quand tu es reconnaissante?
Mmh, mes amis surtout. Je je les remercie pas, heu heu, de manière, heu, verbale mais heu, intérieurement, je les remercie d'être là parce que c'est quelque chose de précieux et je sais que
Ouais. Mmh ouais. Bien sûr.
heu, tout le monde n'a peut-être pas la chance, heu, d'avoir, heu, un groupe soudé et moi c'est un peu le mon moteur, heu, au quotidien.
Bien sûr.